Có chứ, thì, ờ, nhóm bạn của mình rất là đông, từ, ờ, hàng xóm hông à, nói chung là xóm thì, ờ, mật độ, à, dân cư cũng khá là ít, nhưng mà trẻ em là nhiều, <laughs> thì nói chung là cũng tầm, ờ, mười mấy hai mươi đứa vậy đó. Nói chung là cũng có nhiều anh chị lớn tuổi hơn lớn hơn tầm 1 tới 2 tuổi cũng có, thì, ờ, kết bạn với nhau rồi xong tạo thành một nhóm, chơi cũng mười mấy người á, rồi chơi nhiều trò nữa mà ừ, đúng rồi, chơi nhiều trò lắm, ừm.
Wow! Khá là đông đó nha. Ờ, vậy thì mình cho mình hỏi một câu á, tức là khi mà chơi quá là nhiều trò chơi vậy đó, bạn có thể kể cho mình á một cái trò chơi mà bạn, à, thích nhất hông? Tức là cái trò đó mà làm cho bạn ấn tượng cho tới bây giờ nè, và từ cái trò chơi đó đó, bạn có thể ảnh hưởng tới cái sức sáng tạo của bạn nè. Đôi khi là bạn chơi một trò chơi bạn, à, nặn một cái bùn nè, hoặc là nặn một viên bi nè để bạn chơi á, thì thành ra cái sức sáng tạo của bạn sau này ảnh hưởng tới công việc của bạn nó nó khá là hiệu quả, bạn có thể kể cho mình được hông?
Ừm. Ơ, được chứ thì, ờ, mình thấy á là mình chơi cái trò là kết bè để mình có thể là mình bơi qua sông á, thì từ đúng rồi, thì cái này á thường á thì, ờ, cái trò chơi này đòi hỏi là phải có tính đồng đội là thứ nhất, tại vì không thể nào một người mà tự làm được cái bè lớn được. Thì, ờ, nguyên một đám đó mười mấy người đó, rồi xong rồi bắt đầu là bẻ những cái tàu chuối nà, rồi xong bắt đầu cái, ơ, chặt chuối ra thành từng khúc, rồi xong sáng tạo theo cái bè của mình á. Kiểu như, ơ, mình thích cái bè mà có buồm thì mình sẽ thêm buồm, không có buồm này thì mình bỏ buồm, hoặc là bè lớn bè nhỏ gì đó, hoặc là thêm thắt những cái trang trí họa tiết gì đó trên bè nó cũng có nữa, ừm.
À, kết bè hả? À, cái trò này mình nghe rất là lạ luôn á nha, tại vì, ờ không có nhiều người được chơi cái trò chơi này đâu, và cái trò chơi này có thể là lần đầu tiên mình mới nghe luôn á. Chơi bè như vẩy là bạn chơi ở ao của nhà? Hay là bạn chơi ngoài sông? Hay là chơi ở những cái vị trí nào? Bạn có thể kể cho mình được hông?
Ừm. Ừm. Ừm. À, cái này là tia ơ, tại mình ở miền Tây mà, nên là mình sẽ có rất nhiều những cái khoảng sông nước đúng rồi, thì, ờ, mọi người rất là yêu cái việc là bơi <laughs> và đặc biệt là bơi qua sông. Thì, ờ nên là cũng có rất nhiều những cái cây chuối ở đó nữa, nên là rất là tiện để cho tụi mình có thể là tự do sáng tạo những cái bè của tụi mình.
A, miền Tây. À, đúng rồi đó. Ờ, chơi bè như vậy mình thấy khá là nguy hiểm nha, tại vì, ờ, thật ra á miền Tây thì mình có biết á là, à, miền Tây thì, ờ, bơi khá là giỏi, đúng hông? Tại vì miền Tây sông nước mà, đa số ai cũng biết bơi mà phải hông bạn? Nhưng mà, ừm, hồi nhỏ thì bạn thái có thấy cái điều đó nó khá là nguy hiểm hông?
Ừm. Ơ, đối với mình á, thì ngày xưa thì mình cũng không có thấy nguy hiểm lắm. <laughs> Tại vì thật ra ừ, thật ra thì, ờ, có
À, không có nguy hiểm hả? Khi đó bạn biết bơi chưa?
Thì là mình đang nói con n
Khi mà chơi cái trò chơi đó, bạn đã biết bơi chưa?
Biết rồi thì mới mới đi tham gia chứ. <laughs> Thì lúc đó thì con nít thôi mà, để t nói chung là ừ, đúng rồi, thì, ờ, chơi thì cũng bình thường thôi, mọi người chơi vui vẻ với nhau thôi. Thì cũng, ơ, cũng đâu có nghĩ ra nguy hiểm gì đâu, nói chung mà nghĩ nguy hiểm thì tụi mình cũng đâu có chơi được. <laughs> Ừm.
À. <laughs> À, bảo sao bạn tự tin quá ha. Ờ, nhưng mà cái trò chơi đó đó bạn, là do những anh chị trước á anh chị lớn trước ha chỉ dạy lại cho bạn? Hay là bạn, à, à, tự, à, bạn, à, nghĩ ra cái trò chơi đó rồi nhóm bạn của bạn tự chơi với nhau thôi? Hay là cái ý tưởng đó xuất phát từ một cái điều gì đó, bạn có thể chia sẻ với mình được hông?

Đúng rồi, kiểu như vậy. <laughs> Thì mình ừm, thì mình có thể thêm vào những cái, ơ, v trò chơi về tuổi thơ chẳng hạn, làm chuối, làm diều chẳng hạn, hoặc là những cái trò, kiểu, ơ, ờm, con nít ở dưới quê á, hoặc là mình làm những cái hình bằng bùn đất chẳng hạn. Thì mình có thể làm những cái video sáng tạo đó thêm, thì người ta có thể thấy được và người ta có có cái sự liên liên kết, ờ, về cảm xúc của họ, đặc biệt là những người mà quê ở miền Tây chẳng hạn. Ừm.
À, khá là hay nha! À, mình cảm thấy một cái cảm xúc, một cái sự sáng tạo của bạn rất là phong phú á nha. Vậy thì, à, mình, à, muốn, ơ, tò mò một xíu á, đó là cái việc mà ngày xưa bạn hay tiếp xúc với lại thiên nhiên nè, và chơi những trò chơi như vậy đó, không ngoài cái cái trò chơi mà bạn kể là chơi trò bè đọt chuối đâu, mà tất cả những trò chơi khác nữa, và đôi khi bạn sẽ được tiếp xúc với thiên nhiên, ví dụ như cây cối nè, à, màu sắc của thiên nhiên nè, và đôi khi là những cái chi tiết nhỏ thôi như là hoa lá cành, cây cỏ nè, thì từ những cái chi tiết đó, từ những hình ảnh đó bạn có bao giờ bạn đưa vào cái, a, cái sự sáng tạo của bạn hiện hiện bây giờ không? Tức là bạn dùng những cái hình ảnh thiên nhiên, hay là những cái ảnh hình ảnh chi tiết nhỏ ngày xưa á, bạn, ừm, gán ghép vào những cái video hoặc là những, ơ, cái việc sáng tạo của bạn hiện tại hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Có chứ, thì, à, mình cũng hay, kiểu như là, mình cũng hay đi về quê á, rồi xong mình cũng quay lại cái tụi, a, con nít bây giờ người ta chơi như thế nào á, thường con nít bây giờ thì hay chơi game, chơi trong phòng game hông à. Nhưng mà cũng có một số những cái nhóm nhỏ, tụi, ơ, trẻ em á, ở dưới quê của mình á, thì, à, chưa có tiếp xúc được nhiều với công nghệ nên là các em vẫn còn những cái trò chơi truyền thống, thì, ờ, xuống dưới á thì mình cũng quay lại cái cảnh các em chơi, cái cảnh các em làm diều chẳng hạn, cái việc mà làm diều tới bây giờ nó vẫn còn. <laughs>
Đúng rồi, chơi diều rất là thoải mái, đúng hông? Cảm giác nó chơi diều cực kỳ nó, gọi là, chill ha. Và đôi khi là, à, có những cái việc mà mâu thuẫn với nhau, giống như là ngày xưa bạn có hay cái chơi trò mà cứa diều hông?
Ừm. Ừm. Cứa diều, ồ, cái đó mình hổng biết, dưới miền Tây mình thì chỉ làm làm diều. <laughs>
Ờ, cứa cứa diều tức là, ờ, hai con diều đang bay rồi xong rồi hai người lấy cái lấy cái dây á lấy cái dây mà nó đang bay vậy đó cứa vô nhau coi ai cái dây của ai chắc hơn, thì nếu mà, à, ờ, cái diều cái diều mà người kia yếu hơn sẽ bị đứt rồi bay mất tiêu luôn á.
À. <laughs> À. Cái này thì mình cũng hông có rành lắm. Hông cái đó mình hông có chơi, mình chỉ làm diều bình thường mình thả diều thôi. <laughs>
Bạn có chơi trò đó hông? À, khá là hay nha. Vậy thì cho mình hỏi á là, ờ, khi mà bạn chơi những trò chơi đó đó, thì, ờ, cái cảm xúc của bạn bạn có đưa vào trong cái những cái, ơ, việc mà bạn sáng tạo hông? Ngoài những cái hình ảnh, giống như là lúc nãy mình nói á, thì cái việc mà cảm xúc mà ví dụ như vui nè, hoặc là cảm xúc đoàn kết nè, hoặc cảm xúc mà, à, bị té xuống nước nè, tức là những cái cảm xúc mà bạn đã trải qua, những cái trò chơi đó đó, bạn có đưa vào được trong cái, a, những cái việc sáng tạo hiện tại của bạn bây giờ hông?
Ừm. Ừm.